М, н ничего дурного я в этом не вижу, а, наоборот, все мысли, они в какой-то п с со знаком плюс, знаешь, ф в эту сторону. Да. Что это очень, м, очень интересная программа. Я очень рад, э, м, что мне её, можно сказать, вовремя дали. То есть я не нашёл, а, я, э, с кем-то заговорил, и человек говорит: вот есть такая программа. М, кстати, могу тебе сказать название её: Сад э, Садхгуру.
Да, как здорово. Мгм. Ой, да. А, интересно.
С Садхгуру. И, это Садхгуру, это и есть очень известный индийский такой, м, трудно сказать, кто он, н н не могу его назвать, будду. Ну, одним словом, он философ, он очень известный человек, вот, как бы, с
Мгм. Ага. Какой-то такой учитель, видимо, с большой буквы. Да. Мгм.
Учитель, учитель. Вот хорошо ты сказала, учитель. Садхгуру. И вот, я эту программу- так она и называется- скачал, и я счастлив с ней по сегодняшний день.
Слушай, очень интересно. Вот ты знаешь, у тебя даже голос такой, э, какой-то уравновешенный. Видно, вот, появляется ощущение, что ты- человек сбалансированный, счастливый, довольный. А, я за тебя очень рада. Да, что ты такое нашёл, мне кажется, это классно. Спасибо тебе большое, что ты поделился.
Ну, отчасти, да, спасибо, спасибо, что так т Да, спасибо большое, что ты, м, расспросила и, можно сказать, завела со мной этот разговор, потому что, м, заведя этот разговор, он тоже мне какое-то удовольствие, м, приносит, в свою очередь.
Как здорово. Ну вот, значит, мы оба получили удовольствие. Как приятно.
Да, так что, м, получилась очень приятная беседа с тобой. Спасибо.
Спасибо тебе. Давай, пока!
Хорошо, всего доброго. Пока.